Küçük şeyleri fark eder misin etrafında olup biten? Ya da herhangi, eee, bir, ımm, eşya da olabilir bu arada.
Hı hı. Genelde evet, eee, yani, detaycı bir zihne sahibim. Eee, hani, baktığım zaman bir görüntüye veya bir anıya, yani, bi detayları, küçük ayrıntıları, yani, hızlı hızlı hatırlamaya çalışırım. Eee, yani, be hatta sürekli aklıma gelir.
Ya! I hı. Ya! Eee, aslında dediğin gibi, bu küçük şeyler belki, eee, bir resim olabilir. Belki bir anı olabilir daha insanın zihninde, eee, olup biten. Emm, peki, biraz önce, eee, somut şeylerden gitmek istiyorum. Sonra da, ııı, bu anı, ııı, konusuna girebiliriz. Emm, bu doğada, eee, olan küçük, eee, şeyler, mesela, eee, bir atıyorum karıncanın taşıdığı yemek, böyle şeyleri izlemek sana keyif verir mi? Iıı, böyle şeyleri fark eder misin? Daha, eee, doğayla çünkü bazen, eee, bu bağ kurmanın da bir yolu olabiliyor. Senin için nasıl bir yerde?
Evet, Tabii. Hı hı. Evet. Evet, a aslında ben, yani, doğada vakit geçirmeyi çok severim. Sabahları ve gün içinde fırsat buldukça, eee, yani, sürekli bir yürüyüşe çıkmayı ter çalışırım, tercih ederim, eee, bisikletle çıkmayı falan. Ve dışarıda olduğum sürede, yani, böyle, oturup, eee, o çimlere, çimlerin üstündeki o küçük böceklere nasıl organize oluyorlar, nasıl yaşıyorlar ve, hani, gökyüzüne bakarım, o bulutlar nasıl şekillenir. Yani
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya! Evet. Hı hı. Aslında bir gözlem yapıyorsun, değil mi?
Eee, evet, evet. Aslında gözlem gözlem aslında günümün her alanında, ııı, var diyebilirim. İnsanları gözlemeyi severim, duyguları, düşünceleri, düşüncelerimi gözlerim. Ama doğada gerçekten tek başıma kaldığımda veya oturduğumda dinlenirken, yani, küçük ayrıntılara gerçekten çok dikkat ederim. Bence onlar anahtarı içeriyor.
Ya! Hı hı. Evet. Eee, peki, eee, sence bu şeyleri izlemek, emm, sana anladığım kadarıyla bir rahatlık da veriyor. Doğayla dediğin eee, dediğin gibi, bir bağ da, eee, kuruyorsun. Doğanın bir parçası gibi mi hissediyorsun yoksa aslında, eee, birçok insan, hani, kendisini biraz daha doğaya, eee, hükmeden bir yerde de görebiliyor. <chuckles> Eee, sen doğanın bir parçası olarak görüyor musun kendini yoksa, ya, ne kadar farklıyız, eee, doğadan Aslında, eee, bazı insanlar doğaya da ait hissedemeyebiliyor çünkü, eee, zihin, emm evet zihin gelişimi insanın zihin gelişimi daha farklı bir yere koyabiliyor insanı. Eee, bu konu hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim?
Aynen öyle. <chuckles> Tabii. Hımm, yani. Hımm, tabii. Eee, aslında, eee, şu anda, yani, bi son birkaç yıldır, eee, kendimi, yani, bu sürekli yapay zekâ gelişimi falan filan, doğadan gerçekten uzaklaşmış olarak buldum. Sürekli sosyal medya ve dijital olarak, emm, maruz kalma, eee, meşgul olma durumunda. Fakat sonradan kendimi doğa yürüyüşlerinde, böyle, sakince tek başıma yürürken fark ettim ki, aslında, eee, yani, hepimiz aynıyız. Kolektif bilinç seviyesinde herkes aynı bir yolu paylaşıyor. Yani, bir deyim vardır ya, aslında: "Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz." iii, diye. <chuckles> Aslında, yani, ö öyle bir his geliyor bana, böyle, doğada otururken falan. Çünkü, yani, o ağaçlar, o gökyüzü ve sen ve bilincin olarak, yani, tamamen doğadan ayrılmaz bir parça olarak yani "Doğa yoksa sen de yoksun. Sen yoksan doğa da yok aslında." gibi bir paradoks.
Hı hı. Hımm, evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Yoksun, evet. Ya, aslında büyük resmin parçası olarak hissediyorsun kendini, anladığım kadarıyla.
<chuckles> Evet. <chuckles>
Evet. Emm, peki, bu, eee, düşüncelerin doğanın sana verdiği bu aslında, eee, aidiyetlik hissi, işte, ııı, doğa yürüyüşlerinle de geliştiğini, eee, söyledin. Eee, sence, emm, hep böyle bir yerde miydi doğa ııı, doğa ve doğanın sana hissettirdiği yoksa, eee, küçük şeyleri fark etmeyi belli bir yaştan sonra, belli bir olaydan sonra belki somut bir örnek de, eee, söyleyebilirsin. Böyle bir yerden sonra mı, eee, fark etmeye başladın?
Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Iıı, aslında, yani, daha çok kendimle yalnız vakit geçirmeye başladıktan sonra doğayla daha güçlü bir iletişim kurmaya başladım.
Hıı. Evet.
Eee, yani, daha çok, ııı, görüp, işte, o 5 duyuma do odaklanmaya başladım. Görürüm, işte, koku almaya çalışırım, birkaç şeye dokunurum etrafımda. Yani, o sesleri, eee, dinlemeye çalışırım hepsini tek tek, böyle. Sonra fark ettim ki aslında bu bakışı yani, bu doğa ile iç içe olma durumum, benim tüm dünyaya olan, kendime olan ve etrafımdaki insanlara olan bakış açımı net bir şekilde değiştirmeye başladı. Yani, somut bir örnek vermem gerekirse, yani, arkadaşlarımla daha net bir, iii, açık, empatik bir ilişki kurmaya başladım. Çünkü ya, onların da doğanın bir parçası olarak görüyorum artık onları. Diyebilirim, o şekilde. <giggles>
Hı hı. Hıh. Hı hı. Zenginleştiriyor mu, nasıl bir yerdi? Hı hı. Hıı. Evet. Evet, aslında insanlarla olan iletişime de, emm, ya, kaçınılmaz bir yerden etki ediyor. Eee, çünkü belki, eee, sen, eee, aslında doğanın bir parçası, eee, olarak hissettiğinde belki kendi içindeki, emm, i yani, o fikirlerden ziyade belki bir insanı anlamaya daha objektif, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorsun. Eee, belki ara evet, yani, eee, yakın arkadaşlarınla ya da belki romantik bir ilişkinde de, eee, bunun yansımasını görebiliyorsundur. Emm. Hı hı. Peki, eee, daha, eee, farklı bir yerden, eee, sormam gerekirse, eee, mesela, eee, yürüyüşlere, doğa yürüyüşlerine, eee, çıktığını ve, işte, bisiklet, eee, gibi, emm, işte, dışarı çıktığında bisiklet sürdüğünü vs. söyledin. Eee, biraz hayvanlardan ziyade, işte, doğadaki o, eee, hele bisiklet sürdüğünde insanların genelde hissettiği, eee, o canlılık hissi rüzgarla birlikte geliyor. <chuckles> Eee, senin böyle gözle görülmeyen ama yine doğanın bir parçası olan şeylere dair, eee, bir gözlemin var mı? Mesela rüzgar, işte, gün gün ışığı gibi.
Evet. Evet, bence de. Tabii ki. Olur. Hı hı. Evet. <chuckles> Tabii ki. Hı hı, tabii. Eee, yani, aslında, ııı, o fiziksel olarak, eee, rüzgâr ve gün ışığı bisiklet sürerken, yani, beni gerçekten, ııı, biyolojik olarak ve fiziksel olarak da etkiliyor. Yani, aslında bu duyulara, ııı, odaklanmadığımız zaman çok şey kaçırıyoruz. Iıı, yani, dışarıda olduğumuz zaman aslında bu anı hissetmek gibi bir şey oluyor, tabii. O
Hı hı. Evet. Hı hı. Anda kalmak gibi, değil mi?
E evet. Yani, o gü esen temiz rüzgâr, rüzgârı hissetmek ve, yani, derin bir nefes çekmek içine, o nefesi tutmak, yani, etrafına bakmak, tekrar o gökyüzüne, o seslere odaklanmak falan bence, yani, bakış açımızı tamamen, ııı, somut bir şekilde değiştiren, eee, etkenler diyebilirim.
Evet. Evet. Ve çok olumlu bir etkisi var aslında, yani. Iıı, belki, hani, eee, bisiklet hem, aaa, doğaya yararı anlamında hem de, eee, insanı hem, eee, vücudunu çalıştırıp hem de aslında doğaya zarar vermeden, eee, ulaşımını kendin sağlayabiliyorsun, kendin yönetebiliyorsun. Hem belki zaman olarak da, eee, çok avantaj sağlayan bir yerde olabiliyor. Emm, peki, sence, eee, bu farkındalığın, eee, an anda kalmaktan da bahsettin. Emm, günlük hayatında, mesela, profesyonel anlamda işine, eee, nasıl, ııı, yansıyor? Rutinlerin değişiyor mu? Bi bir tık daha, eee, ileriye götürebiliyorum, diyor musun? Bir adım daha ileri götürüp, eee, öyle bir ö eee, örnek de olabilir daha, ııı, somut bir şey de vermek isteyebilirsin. Nasıl, ımm, bir etki oluyor?
Evet. Hı, tabii. Hı hı. Tabii. Ya, mesela arkadaşlarımla konuşurken, ııı, veya, işte, çalışırken falan, ııı, yani, bir herhangi bir stresli durum yaşadığımda, ııı, işte, aklıma böyle kötü düj düşünceler geldiğinde, ııı, o b doğanın aslında, yani, beraber çalıştığım o anda kalma hissi, ııı, beni daha çok, hani, kontrol altına alıyor, anda kalma. Eee, çünkü stresli anı hemen yok edebiliyorum. İşte, ımm, kafamdaki o düşünceleri daha çok kolay, ııı, atabiliyorum. Eee, ve kendimi daha kolay kontrol edebiliyorum. Aslında, yani, küçük şeyleri fark etmenin önemi ı ııı, daha büyük problemli konularda senin daha, ııı, kolay bir şekilde anda kalmanı, ııı, gerçekten sağlıyor olabilir. Yani, o oluyor da.
Hı hı. O hisse daha Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında en başa dönebil eee, en başa dönmek de denebilir, değil mi buna, yani? Eee, aslında bir insanın, emm, sürekli hiç fark etmeden, eee, aldığı nefesine odaklanması ya da belki, hani, bir kalp atışına bir odaklanması gerçekten gününün, eee, nasıl geçtiğini bile bütün gidişatını değiştirebiliyor. İşini nasıl yaptığını değiştirebiliyor. Çünkü sen daha belki, eee, sağlıklı bir zihin yapısında olabiliyorsun. İşte, kriz yönetebiliyorsun belki o anlarda, emm, çözüme odaklanıyorsun. Emm, peki, biraz stres eee, stresten de bahsettin. Eee, sence doğada vakit geçirmenin, doğada küçük şeyleri fark etmenin senin açından ya da belki başkasını da görmüş olabilirsin. Yaratıcılık üzerinde bir etkisi oluyor mu?
Evet, tabii, diyebiliriz. Değil mi? Aynen. Hı hı. Eee, tabii, mesela, akşamları oturup resim yapmayı severim. O alırım sadece bir boş kâğıt, <giggles> karalarım, yani, bir şeyler, bir portre falan çizmeyi severim. Eee, ve gerçekten o doğada geçirdiğim zaman tek başıma, yani, o tüm hisleri hissetmeye çalışmak, aslında, orada oturup, eee, zihnimin boş olduğu dönem benim anda kalmama yardımcı olarak d eee, yaratıcı ol yaratıcı olduğum tarafımı daha çok öne çıkartıyor, daha çok, ııı, bastırıyor. Ya, mesela, dün bir resim yapıyordum, dün akşam, ııı, yani, bir portre çizmeye çalışıyordum ama birden, böyle, sadece anda kaldım, hem hiçbir şey düşünmedim. Sadece e elimi sallıyordum. Iıı, sonrasında baktım ki gerçekten bir şaheser ortaya çıkartmışım. <chuckles> Teşekkür ederim.
Ya! <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Yardımcı Hı hı. Ya! Ne kadar güzel. <chuckles> Aynı zamanda insanın kendisine bunu söylemesi de, bence, çok güzel. Çünkü bir yandan da, emm, aslında, belki, eee, doğal bir yerden kendini takdir etmeyi de öğrenebiliyor insan.
E evet, yani doğal olarak, ııı.
Evet. Emm, peki, şöyle bir şey daha sorayım. Eee, ağaçlarla ilişkin nasıl? Bir ağaca baktığında, emm, neler hissediyorsun? Sana öğrettiği bir şey oluyor mu ağaçların?
Eee, ağaçlar aslında, yani, tam olarak, ııı, bu doğanın sessiz ama güçlü yönünü b eee, bana gösteriyor, yani bakarken, izlerken ve dokunurken. Eee, aslında bakıyorum çok, ııı, y yani, ı ilginç bir şaheser gibi görünüyorlar. Yani, sadece duruyor ama durduğu yerde, işte, oksijen salıyor, eee, bu zehirli gazları emiyor, işte, meyve veriyor, toprağı besliyor. Ya, aslında evet, e yani, ı hı.
Hı hı. Evet. Hıh. Evet. Belki felaketleri de önlüyor, değil mi? İşte toprak kayması sel gibi.
Aslında bu, hani baktığımız zaman, ııı, çoğu çok insanın i günlük yaşamındaki çoğu konuyu örneklendirilebilir. Yani, aslında bir bir şey vardır orada, o olan şeyi farkında değilizdir ama yokluğu bizi derinden etkiler. Mesela ağaçlara da b olan bakış açım bu diyebilirim.
Evet, aslında, hep orada varlar ve aslında onları, eee, fark edip, eee, biraz zaman ayırmak. Eee, belki hatta kendi, eee, bedenlerimiz için de böyle. Emm, daha yani sürekli zaten benim, işte, "2 elim var." diye düşünen bir insan için, eee, ellerinin olmasına teşekkür etmek belki biraz daha, eee, absürt olabilir ama, eee, o takdir, eee, şeyini ve, hani, şükran meselesini de, eee, hayatında ön plana koymak yine, eee, sağlıklı bir zihin yapısı için belki yine çok, ımm, insan için besleyici olabiliyor.
Değil mi? <chuckles> Evet, gerçekten öyle.
Emm, peki, sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Bir de, eee, senden şunu duymak istiyorum. Eee, sen kendini doğada küçük şeyleri fark eden ve hani, yalnız kalmakla, eee, başladı bu, eee, dediğin bir yerdesin, bu şekilde ifade ettin. Emm, şehir hayatındaki insanlardan bahsedelim, çok meşgul olabiliyorlar. Bu alışkanlığı pratik edemeyen insanlar için basit günlük egzersizler, böyle, biraz daha hani ımm, sen nasıl, eee, pratik ettiğin şeyi nasıl onlar da ulaşabilirler? Çünkü herkes, ııı, evet, "Doğada doğaya çıkayım, eee, çiçek, böcek izleyeyim." diyerek geliştiremeyebiliyor. Sen eee, ce ilk onların fark etmesi gereken şey nedir?
Hıı, tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Nasıl dökerim? Hı hı. Ya, bence çok yoğun bir tempoya ve şehir hayatına sahip olan insanlar, hani, eee, çıkıp da tabii kendilerini bu durumun içine çok hızlı bir şekilde atamazlar bu farkındalığın ve bu anın içine. Ama bence her gün, yani, bir 10-15 dakika Ya, mesela hiçbir deneyimim yoktur, şehir insanıyımdır ama mesela kendime bir disiplin koyarım, bir plan koyarım. Yarın sabah çıkıp, işte, en yakın yürüyüş alanı, en yakın park, en yakın Hani, zihnimi daha çok nerede toparlayabilirim? Oraya gidip, hani, 15 dakika, yarım saat en azından bir başlangıç olarak yapmalarını öneririm. Tabii bu en az 1-2 hafta böyle devam ederse sonra zaten o kişisel farkındalık ve o daha fazla yapma isteği, hani, otomatikman olarak gelecek. Ve sonra, yani, bunu hayat tarzı hâline getirebilirler, bir spor gibi. Yani, işte, o günlük programın içine dâhil ederlerse aslında burada kendilerine her gün, ııı, o düşünceleri, o anı yakalamayı, o doğada, hani, küçük şeyleri fark etmek için kendilerine olan bakış açısını tanımayı zaman kazandırabilecekler kendilerine bence.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Zaten bir yerde gelişiyor. Hı hı, evet. Evet. Evet, yani, aslında söylediğin şeyler, eee, yine hızlı bir yaşam temposuna sahip insanlar için de, eee, bir şekilde hayatlarına, eee, entegre edebileceği bir yerde. Eee, çünkü doğadan, ııı, ayrı bir yaşam, eee, formu, emm, aslında çok mümkün olmayabilir veya haya hatta, eee, daha da hızlı bir yerden, insanların beklediği yerden daha, emm, daha da, emm, geçişken bir, eee, şekilde onları hayatlarına, eee, entegre edebilirler dediğin gibi.
Evet. Hı hı. Evet, yani, daha, eee, hızlı bir şekilde a e etki edebilir bu şekilde, her gün 15 dakika falan koyduğu zaman. Şi bu da zaten tüm, y yani, rahatı ve bilinci değiştirir, bakış açısını değiştirir.
Evet. Ya, ki 15 dakika çok, eee, bir şey bile değil. İnsanın biraz zaman yönetimine de ihtiyacı var galiba burada.
<chuckles> Evet, bence de öyle.
Eee, bugün senden küçük şeyleri nasıl fark ettiğini ve doğayla olan ilişkini dinledim. Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkürler.
Benim için de öyle. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
Görüşürüz, hoşça kal.